À, có chứ, mình á là mình luôn muốn là mình thật sự là mình cũng muốn theo xu hướng lắm bạn tại vì xung quanh mình mình chơi á, môi trường sống của mình các bạn bè của mình mấy bạn ấy thời trang lắm bạn, kiểu, mấy bạn phong cách không à ừ, <chuckles> nên bản thân mình mà sống trong một cái, ưm, cộng đồng nhóm bạn như vậy mình cũng bị áp lực, kiểu như, hồi xưa có 1 cái xu hướng chu trend là ai mặc đồ xấu là phải ra quán ăn trả tiền á bạn, nếu mà hẹn nhau đi ăn á. Ừ, đúng rồi, tụi mình có làm cái trend đó để bạn mình nó quay lên TikTok tại vì bạn mình cũng là một bạn, ờ, ờ, chơi TikTok khá là là là ừ, bạn đó ừm, ý là bạn đó chơi TikTok khá là là nổi á thì thì đó, bạn mình quay cái chủ đề đó xong rồi là chơi trong 1 cái nhóm bạn như vậy nên rất là áp lực, kiểu là, bây giờ mình hổng có theo xu hướng á thì nó lạc quẻ trong nhóm bạn, đó.
Ừm, ừm, vậy h Ồ, hay ha! <chuckles> Ừm. Ừm, đ Vậy luôn hả? <chuckles> Ừm. TikTok, ờ, à, khá nổi đó b ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, đúng ha, nhiều chưa chắc đã là mình, ờ, mình muốn theo đâu nhưng mà có thể là mình ở trong đám bạn nè mà mình không muốn lạc lõng, kh ờ, thế thì không biết là nói về cái gu riêng của bạn đi, cái gu riêng của bạn là giống như là từ trước tới giờ là nó được hình thành từ nhỏ tới lớn theo cái phong cách cá nhân hay là bạn bị ảnh hưởng từ gia đình, môi trường hay là những cái, ơ, công việc yêu cầu đòi hỏi về cách ăn mặc của bạn?
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, gu riêng của mình là do phong cách cá nhân của mình là chủ yếu bạn. Ngoài ra nó cũng có một cái phần nào đó bị ảnh hưởng từ công việc bởi vì công việc của mình á khi lên văn phòng á là phải chỉn chu, phải nghiêm túc, thành ra cái gu riêng của mình nó nó rất là khác so với cái s cái kiểu mà xu hướng mà mấy bạn bè mình hay mặc, tại vì mấy bạn mình là theo, ơ, theo thời trang mà thành ra là những cái xu hướng mà hiện tại bây giờ đi là xu hướng Y2K đi xu hướng đang hot á thì vì vì nó rất là ngược lại với phong cách gu riêng của mình ở trong văn phòng tại vì Y2K thì chỉ mặc đi chơi được thôi bạn ơi, mặc đi văn phòng hổng có được.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. <laughs> Ừm. Ưm. Ừm, cho nên nhiều khi là cái, a, cái thời gian mà mình đi làm á, nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà mình ăn mặc như thế nào, đúng hông? Mà bạn thấy là cái gu riêng của bạn á nó thay đổi theo thời gian hay là nó vẫn ổn định?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, thay đổi theo thời gian đó bạn, hồi nói thiệt là hồi mình còn nhỏ hơn kiểu tuổi teen á mình, à, ăn mặc có ph nói nói thun là thời đó mình cũng theo xu hướng lắm, cái thời của mình là có, à, ca sĩ Bảo Thy nè, ca sĩ Đông Nhi nè, kiểu, mấy chị hay để tóc mái xéo xong rồi để tóc sư tử á bạn, á, cái mình cũng có thời gian mình để theo cái kiểu kiểu đó thì từ từ, từ từ mình càng trưởng thành mà mình càng chững chạc á thì mình mới nhận ra được cái phong cách mà mình thích nhất đó là phong cách lịch sự, thanh lịch cũng như là nhìn nó chuyên nghiệp á, mình sẽ hông thích những cái kiểu hở hang hay là thiếu vải đâu.
À, lâu rồi khê. Ờ, ờ. <chuckles> Ừm. Ừm, n Ừm. Ừm. Ừm.